Ai, nossa, poxa.
Aí eu fiquei mal, assim, porque pra mim eu já estava dentro.
Claro, você criou uma expectativa enorme, né, porque porque também o primeiro feedback foi muito bom, né, eh, poxa, olha
É. Pois é. Então, eu fiquei e de me deu uma desanimada, assim, depois pra eu fazer outras entrevistas pra outros lugares
Aham. Aham, eu entendo. É.
e, porque eu acho que parece que é sobre a gente assim, né, é sobre a minha capacidade, e tal.
Sim, mas ele te eles te explicaram o motivo ou simplesmente disseram que não foi selecionada?
Não, só dis só disseram que não.
Ai, poxa, é, é, mas é bem comum, né, algumas empresas até nem dão o retorno, né. Então, e essa bom, eh, essa pelo menos você perguntou e eles te responderam, né, alguns ficam enrolando, porque ainda não têm uma decisão e aí você fica criando essa expectativa, né.
Que tem que esperar as pessoas responderem se querem mesmo, né, de repente. É.
Se querem não, né. E aí eles ficam ali te deixando ali, né, de de, eh, enfim, na espera né isso, vai
É. Stand by. É, porque eles falaram, assim, que porque era era uma quinta-feira, tipo
Hã.
no final de um mês, e dia primeiro já era segunda, então, já era pra começar na segunda, tipo, ia dar notícia na quinta pra começar na segunda.
Aham. Ah, então, estava próximo, ah, então, eles precisavam de alguém rapidamente, entendi, entendi, eh
É. É. Eles estavam co contratando um grupo de pessoas, então, por isso que eu achei não era uma posição só, sabe.
Aham. Entendi, entendi. Olha, mas é é é é bem comum, né. Eh, na verdade, eh, as pessoas quando elas vão pra entrevista, né, às vezes as pessoas vão pra muitas entrevistas pra de fato surgir uma oportunidade ali, né. Eh, e esse medo que você tá sentindo de fazer outras e também acho que duvidando um pouco da sua capacidade, né, eh, acredito que seja muito comum assim, né, ninguém gosta de receber uma uma uma negativa, né. E é uma coisa que deixa as pessoas mal, né, mas mas eu acho que outras oportunidades virão, né, eh, eu acho que vale a pena continuar se candidatando pra vagas, porque às vezes é o perfil, ou enfim, eh, às vezes não é nem sobre a pessoa, mas apareceu alguém que que que tinha ma alguma mais, experiência maior em vendas, por exemplo, n não é.
É. Aham. Aham. Não, não. Claro. Também acho. É. Eu é verdade. É, é. Não, eu me lembro agora, você foi falando, assim, eu me lembro que na verdade a CEO falou assim

Não, tudo online, porque ela estava no Brasil, ela queria alguém na Europa para era uma empresa de energia, eh, só que sustentável, assim, e ela precisava de gente para fazer vendas, né, porque, tipo, como se fosse uns contratos maiores, assim, eh, só que tinha que saber português, porque seria Brasil, né. Tipo, teria alguns projetos com o governo e aí teria que vender para as empresas no Brasil. E aí, eh, ela falou: "Ai, eu adorei, e tal, falar com você, eu gostei do sua experiência, do seu backgound", porque eu trabalhei em uma empresa lá que fazia sentido para eles, e apesar de eu não estar exatamente no meio, eu já tinha trabalhado em algumas outras empresas de energia dentro da que eu tinha trabalhado, e aí ela gostou bastante e tal, e e aí ela f aí eu perguntei quais eram as expectativas deles, né, em relação à pessoa que eles iam contratar, e ela falou, tal, e aí eu no final eu ainda perguntei assim, eh, "Mas você podia me dar um feedback, assim, para eu saber o que que que que você achou, né, para eu também não criar muita expectativa". E ela falou
Ah, tá. Aham. Ah, entendi. Aham. Ai, que legal. Uhum. Claro. É, porque é muito importante, né, não porque senão você fica sem saber e fica naquela ansiedade, né, para saber se foi bem, se não foi. Aham.
É. Isso foi em uma terça-feira, a resposta seria na quinta, aí ela falou: "Eu gostei muito de você, eh, por mim você já está dentro, mas fica nas mãos da gerente, porque você vai trabalhar diretamente com ela. Então assim, eh, por mim você já estava dentro, só que tem ainda essa questão dela". E eu tinha ido muito bem com a outra, sabe. E aí aí eu fiquei super eu já estava, tipo assim, "estou dentro. Estou dentro dessa empresa".
Uhum. Ah, tá. Ah. Aham. Ah é, você criou uma grande expectativa, até porque ela te elogiou e outra também em entrevista a gente sente, né, quando, ah, quando, enfim, você f vai bem, né. Aham.
É. Sente. É. Era uma área de venda que eu fiquei um pouco insegura, porque eu nunca fiz essa parte de venda, então mas e aí quando a outra me perguntou umas coisas sobre venda, eu dei uma bambeada, assim, e aí eu senti que talvez não s eh eh, por por conta disso, assim, de eu ter pouca experiên eu tinha tido experiência com venda quando eu trabalhava n em uma agência de intercâmbio na faculdade, assim, então tinha muito, muito tempo. E e aí ela aí eu falei mas eles iam dar muitos treinamentos, assim, porque é é uma venda muito específica, né.
Uhum. Ah, tá. Hum, está, aham.
E aí ela porque ia ter que falar muito com pessoas do governo, tal, e tudo mais, então nāo era uma venda
Enfim, eh eh, também era algo que você podia desenvolver, né, porque se você tinha outras qualificações. É, aham.
É, foi o que eu pensei. É. E aí eu fiquei na expectativa. Menina, chegou quinta-feira 22h, eu não recebi um e-mail.